Et donc je me suis dit: «Mais en fait ça va tellement être <chuckles> notre voyage des 10 ans et il y a p»
Dès 10 ans et vous avez refait des des vous avez refait les vœux ou pas?
Ah oui peut-être, mais en fait je l'ai lu récemment ça parce que je sais pas trop, enfin je j'ai jamais, heu, assisté à ça ou j'ai jamais su en quoi ça consistait
Ah, pas besoin. En fait, c'est c'est simple, heu, tu peux mettre une arche, il faut juste un célèbre, heu quelqu'un qui célèbre la cérémonie et tu tu peux faire soit tout seul ou soit tu peux inviter des amis et tout, mais officiellement c'est seul, c'est à 2.
Ah, ouais. Si c'est seul, oui, parce que je me vois pas organiser un truc là, <chuckles> vraiment pas.
Mmh mh. Non, mais si tu as besoin, moi, tu m'appelles, hein. Tu m’amènes l'a l'arche et tout avec les fleurs, hein. <laughs>
C'est vrai. Waouh! Donc tu viens au Sri Lanka avec nous ou comment on s'organise? Génial, OK, bah de toutes façons on paie les billets parce qu'on t'engage. <laughs>
Ouais, bah, oui, il faut bien que je me déplace. <laughs> Mmh. <chuckles>
Mais écoute, heu, c'est une belle, en tout cas l'idée, tu vois de de faire quelque chose, heu, même pour la symbolique, je trouve ça chouette. Ouais, j'aime beaucoup marquer le temps non, qu'est-ce qu'il a fait?
Bah, je trouve ça super mignon. Ouais, tu sais, c'est ce qu'il a fait mon mari pour les 10 ans. Oh je crois qu'on était on était en Sicile et en fait il m'a il m'a redemandé en mariage et pour en qu'on bon, qu'on, il m'a demandé encore 10 ans avec lui. <laughs>
Ah, yes. Ah, non, c'est beau. <laughs> Est-ce que tu resignes? <laughs> Il t'a sorti un contrat, heu? <laughs>
<laughs> J'ai dit ouais j'ai dit: «Ouais, 10 ans, c'est long quand même». <laughs>
<laughs> Excellent et je connais bien la Sicile, vous étiez où en Sicile?
Mmh. Heu, on était on est descendus à Palerme, mais, heu, on est on est partis dans une ville à côté, je me souviens plus c'était où, hem
OK. Mmh, Cefalù
je je me souviens plus du nom du tout, parce que c'était on est partis, heu, dans un sorte de complexe, heu, all inclusive et tout et franchement ouais, mmh mh, ouais.
OK, bah exact Ah ouais super, OK et donc c'est là que c'est là qu'il t'a demandé ça. Nous, ce qu'on aime on a fait aussi qui était un peu lié au mariage, c'était, heu, à Panama, de lire les les mots qu'on nous avait laissés quand on était partis, mais en fait c'était 2 ans après notre mariage et donc c'était hyper touchant parce qu'on s'est replongés dedans, tu vois? Et heu, dans un autre univers et tout, enfin c'est c'est vraiment, heu, c'est c'est beau le ouais la symbolique.
Mmh mh. Tu as dit quoi? Ouais. Oh, trop mignon, heu Ouais, ouais. Bien sûr. Hein, hein, hein. C'est génial ça. En plus, tu as pensé à reprendre tous les les mots, quoi. C'est bien!
Exactement, les mettre dans une boîte et prendre le temps, tu vois, ensemble
Mmh, mmh, mmh. Ah, c'est génial. Bah, dans les 10 ans, il faut que ce monde vous écrive. <laughs> Mmh, mmh, mmh. Ouais, avec plaisir. <laughs> Toi aussi.
Exactement, c'est ce qu'on fera. Merci en tout cas pour cette discussion. Passe une bonne soirée. <chuckles> Au re

Hallasan. Hallasan, c'est le c'est leur, heu, monta le point culminant, heu, mais c'est une île volcanique et c'est super beau hein! Franchement heu, on a été heu
Hallasam. OK, je regarderai après comme ça. C'est ça. Il y en a beaucoup des îles comme ça? Au sud de la Corée?
Heu, je pense qu'il y a plusieurs petites îles, heu, entre, ouais, entre le Japon et heu, la Corée, il doit y'en avoir pas mal. Ouais, ouais. Mais je pense que, bah, j'y étais, heu, une fois, parce qu'après la Corée, je l'ai fait déjà 3, 4 fois, tu vois. Mais heu, Jeju je l'ai fait qu'une fois et heu, franchement franchement, elle est sympa l'île. Il y a il y a que des, heu, mandarines là-bas, c'est l'île des mandarines. Ouais.
OK! Tu connais bien ce coin-là? OK. Wahou! Ah ouais, c'est super joli ça aussi. Et quand c'est en fleurs aussi la période des mandarines en fleurs, ça doit être magnifique! C
Mmh. Ouais et puis tu as aussi, heu, pas mal de de fleurs, heu, un peu violettes, je sais pas ce que c'est. Heu, mais c'est c'est vraiment beau hein. Franchement, c'est à faire quoi. Si tu aimes bien
C'est pas sur les Bougainvilliers-là, les trucs ah non, ça c'est peut-être plus méditerranéen, non?
Bougainvillier c'est plus, heu, en hauteur que, tu sais c'est c'est ça c'est plus, hem, tu sais sur les murs et tout, mais heu
Ah ouais? OK. Et oui oui d mouais. Et là c'est quoi? C'est des fleurs au sol, tu veux dire genre pâturage un peu?
Ouais. Ouais c'est ça ouais.
OK, ah ouais non ça doit être vraiment magnifique. Tu disais que tu avais d'autres destinations en tête et que c'est pour ça que tu pensais pas à Bali tout de suite?
Bah ouais, parce qu'en fait là cet été, heu, j'ai fait un truc moins glamour, bah je vais aller à Dublin, j'ai déjà été. <chuckles> Ouais ouais. <laughs> Je vais faire ça, après j'ai Prague à faire. Hem Je voulais faire refaire Miami, parce que c'est pour le boulot, et puis hem peut-être Hong Kong ou Dubaï.
Tu veux partir bientôt? Bah, c'est pas mal, sans être glamour, c'est sympa quand même. <laughs> Ah, génial! OK! OK! Ouais bah c'est sympa, surtout que c'est vraiment différents endroits de la planète là, tu me dis Prague <laughs> Miami, ça t'avait plu la 1re fois que tu l'as fait?
Mmh, mmh, mmh. Ouais ah. <laughs> Ouais, ouais. Ouais, c'était cool, c'était cool. Heu, en fait là c'est c'est pour le boulot, tu vois? Mais heu, je voulais partir en famille et en famille ça revenait à 3000 € les billets seulement. J'ai dit ah c'est fatigant. <laughs> Ouais, ouais.
<laughs> D'accord. Ah ouais! C'est énorme! C'est énorme hein trois mille. Après c'est, heu, ouais, c'est, non c'est joli à faire aussi c'est vrai Miami, parce que tu as quand même
Ouais, ouais. Mais je me suis dit c'est pas grave quand il y aura il y aura d'autres événements, j'irai, c'est pas grave. Hein, han.
Exactement. Mais donc dans ce cas-là quand tu y vas avec le boulot, quand tu pars dans une destination comme ça, tu as le temps de profiter? De vraiment
Mmh mh. Ouais? Ouais, généralement, heu, si je bosse, c'est genre heu 4 jours max. Et puis après, heu, si je prends une semaine, bah j'ai les 3 jours restants, tu vois.
Mmh. OK, donc ça va ouais, ça te laisse quand même du temps, mais en sachant que tu as le jet lag et tout, j'imagine que c'est pas fais gaffe.
Mmh mh. Ouais. Bah je me souviens le le jour où je suis arrivée, le lendemain j'ai commencé à travailler direct, hein.
Ah oui! Ah ouais c'est intense. OK, et ça te plaît de voyager comme ça, heu, dans, dans le cadre du travail, est-ce que ça te laisse quand même trop bien.
Ouais. Mmh mh, mmh. <gasps> J'adore! En fait tu vois je suis, heu, je suis wedding designer, hem destination, j'adore ça.
OK.

Eh oui, oui, oui, j'imagine. Et ça me fait penser que quand même Bali qui est ta destination de rêve, ça peut être vachement intéressant en termes de, hem, de fleurs et d'inspiration, non? Pour ce qui est de des décorations
Mmh, mmh. Mmh mh. Bien sûr. En fait, tu vois, là, il y a une formation qui doit se tenir à Kuala Lumpur et je me dis: «Ouais, j'ai envie d'y aller», mais c'est là, là, c'est ce mois-ci.
D'accord. <gasps> Ah oui.
Et heu, je me dis: «Oh là là c'est trop tôt». <chuckles>
Ça m'étonne tellement pas qu'il y ait des formations là-bas, parce qu'à chaque fois que je vois, je sais pas, des photos un peu de rêve, sans parler forcément d'événements, mais tu sais d'hôtels, heu ouais, de de ou de restaurants, des trucs, tu as vraiment tout sim tout ce truc de fleurs, de jeux de lumière,
Mmh mh. Ouais Mmh, mmh, mmh, mmh. Ben, c'est ça, ben oui. Eh beh en plus de ça, c'est moins cher, tu vois, donc heu, c'est l'idéal quoi, tu vois? Mmh, mmh.
Bah oui. Ah ouais, complètement, ouais, c'est incroyable, ça peut être, heu et donc tu le vois pas dans un dans un, mmh, futur proche, on va dire?
Mmh. Donc, heu, ouais. Heu, d'aller où, heu? À Bali? Bah, en fait, heu, j'aimerais que c'est mon mari qui le prenne en charge, tu vois? Parce que c'était censé être nos vacances lune de miel. <chuckles>
OK. Eh oui. OK. Vous en avez fait entre temps quand même? Vous l'avez faite votre lune de miel ou pas? <laughs>
Oh, franchement, heu, c'était, heu c'était pas la destination que je voulais. Heu, c'était un truc, heu, qu'il a pris comme ça parce que c'était moins cher. <chuckles>
Ah, mince! Oh non! <chuckles> Oh, non! C'était quoi?
Mmh. Bah, on est partis à Lanzarote.
OK! Ouais donc ça ça a l'air sympa quand même aussi. J'ai vu des photos de Lanzarote c'est vraiment lunaire.
C'est c'est sympa, c'est sympa, mais franchement on était dans un truc, heu, où il y avait de familles, plein d'enfants, quoi. C'était pas un truc super romantique, quoi.
Ah oui, ouais, ouais, surtout que c'est un peu la destination numéro 1, Lanzarote, Tenerife, c'est c'est allemand, quoi. Je n'ai pas été en Allemagne. <chuckles> Enfin, c'est c'est peut-être pas forcément le lieu romantique, heu, par excellence.
Mmh. Mmh mh, mmh. Mmh mh, mmh. C'est ça, tu as tout compris. <chuckles> Ouais.
Oh ouais, Bali, heu, tu l'attends, mais faut que ça vienne, <chuckles> heu, il faut que ça vienne de lui.
Mmh, mmh, mmh, mmh. Donc heu, là, il a comme tu sais, il a co il a quand même, heu, eu des des primes et tout, mais je veux pas qu'il l'utilise parce que là j'ai envie d'acheter une maison, donc heu
Peut-être demain. Ah d'accord. Ouais, donc
Voilà, il faut un minimum d'apport, donc heu, voilà. Mmh mh.
Projet plus plus ouais, puis plus plus lointain sur l'avenir et plus intéressant peut-être aussi sur le long terme quoi, parce qu'après
Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, même si c'est sur court terme, j'aimerais aussi, tu vois. <chuckles> En fait, J'aimerais qu'il gagne le double de son salaire, ça serait encore mieux, tu vois? <chuckles> Ouais.
Bien sûr. Ah ouais, ouais, ça serait merveilleux, ouais enfin, c'est clair. Ou que tu aies des super plans et des super clients, heu, à Bali et comme ça tu pars travailler.
Bah, en fait, j'y travaille, c'est pour ça que ça peut être pas mal, tu vois? <chuckles>
Eh oui, non mais c'est ça, c'est excellent. <chuckles> Ah, c'est cool. Moi je regardais un petit peu les les saisons pour aller au Sri Lanka et heu, et je voyais que fin février c'était nickel. Et en fait fin février, c'est nos 10 ans avec mon mari.
Ouais. Mmh, mmh, mmh. Mmh mh. Ah bien! Oh, trop bien!